Мгм. Это да это да, знае знаете.
А вы с людьми не боитесь, кстати, разговаривать? С носителями, я имею в виду.
Ой, ну, это нелегко, это точно, скажу так. <giggles> Знаете, мгм.
У меня вот с этим всегда проблемы были. Самое.
М-да, ага, <giggles> понимаю вас.
С людьми всегда как-то, э, боязно, что ли, ошибки делаешь, кажется, что всё неправильно.
Мгм, да. Согласен с вами. Но и при этом Вот вот абсолютно. То есть, э, без этого никуда. Да, то есть это практика какая-никакая. А, и чем, м, больше человек, да, то есть Чем дольше, скорее, человек, м, отторгает, тем сложнее ему и будет, потому что рано или поздно придется. <chuckles>
Но это очень важно с людьми-носителями разговаривать. Мгм. Так и есть, так и есть, я согласна с вами полностью.
Вот, мгм. Интересный, конечно, момент. Да, но всё равно, как говорится, он не настолько здесь важен, как немецкий, конечно же, <chuckles> в Германии. Мгм, да, да, как раз-таки с работой всегда вопросы потом.
А вы на английском говорите? Мгм. Работу, да, не найти, наверное? Да, для работы, для жизни, особенно если вы планируете оставаться в стране, то да, действительно нужно.
Мгм, абсолютно. Конечно, знаете, а, ас это же о очевидно, что в любой стране, то есть их язык, да, то есть он, ну, важен.
Да.
Вот.
А у меня была вообще мечта выучить французский язык, потому что я люблю Францию, но даже вообще у после английского, нидерландского уже не хватает как-то мотивации и сил.
Поэтому, да. Ага, французский. Мгм. <giggles> Не, а вы нидерландский таки выучили?